Nói chung là về khía cạnh nghề nghiệp, ừm, thì và mối quan hệ xã hội thì mình không đâu. Chỉ có đấy, ví dụ thi thoảng là nó ảnh hưởng nhất đến cái việc mà giao tiếp hàng ngày á. <tsk> Đấy, thi thoảng là mình lại cứ bị chêm những cái từ tiếng Anh vào hoặc là thi thoảng ví dụ nói chuyện bạn thi thoảng mình lại bị nghĩ sang tiếng Anh ấy. Thế là mình lại phải quay lại. Đó, kiểu kiểu như thế, thì nó ảnh hưởng nhiều đến cái việc, ừm, giao tiếp hàng ngày thôi. Nhưng mà ô kê mình cũng đang, kiểu, cố gắng tập, nói chuyện với bạn các thứ cũng là một cách để mình tập.
Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm, thế thì vừa nãy bạn có chia sẻ là khi mà mình ở môi trường công ty ấy, ừm, mình phải, ừm, thường xuyên à, bạn có nói là mình để và làm với các cái cơ quan nhà nước thì mình dùng tiếng Việt làm sao cho nó chuẩn chỉ, đúng không? Có khi nào bạn gặp cái khó khăn trong việc, ờ, biểu đạt những cái từ mà nó cần chuẩn chỉ trong, ờ, trong môi trường công sở và đặc biệt là liên quan đến nhà nước không?
À há. Ừm. Ừm. Đúng rồi.